А, послушай, я хотела с тобой посоветоваться насчет проблемы, которая вот меня беспокоит в последнее время. А, я вот уж не знаю, я себе это надумала, да, или, а, э, или это действительно так, но вот я стала замечать, а, что, э, вот у нас есть компания друзей, а мы вместе общаемся уже где-то 6 лет, да, с момента, как я как мы переехали с мужем в новый город и вот, э, так сказать, обзавелись, да, этими друзьями. Вот, а, и, э, это компания, которая, с одной стороны, держится на каких-то, а, определенных интересах, да. Э, мы там все любим играть, э, в мафию, в настолки, ходить в походы. А, у многих там дети какого-то плюс-минус близкого возраста, да, в общем-то это всё сближает, да. А, и бэкграунд, да, у многих какой-то одинаковый, а, вот. А с другой стороны, периодически она разбавляется новыми людьми, естественно, а, вот, и, э, я вдруг начинаю замечать, что, а, вот в такой достаточно большой компании друзей, это где-то человек 12, м, м, ну, 14, можно сказать, а, м, э, начинают возникать какие-то, э, знаешь, такие союзы, э, течения. Э, люди куда-то ходят, а, и вдруг я, э, задним числом узнаю, что кто-то праздновал новоселье, а вдруг мы не приглашены. <chuckles> А, как-то, м, э, что ещё, а, народ, э, собрался там, а, поиграть, э, э, в покер и как-то, э, как-то так договорились между собой и тоже как-то мы об этом узнаём задним числом. А, что-то там такое, не знаю, э, девчонки собрались за покупками, а, ну, и такие говорят мне: "Ну, мы же знаем, что ты не любишь ходить по магазинам". М, в целом, я не люблю ходить маг по магазинам, это правда. Э, но могли бы предложить. Вот у меня такое ощущение, что как-то они начинают отдаляться. М, я не очень понимаю, почему, э, и никак не могу разобраться со своими чувствами н <chuckles> по этому поводу. <chuckles>
М, я понимаю, тебя это может, э, расстраиваться, а вот, э, чувства, которые ты испытываешь, они на что в большей степени похожи? Это какая-то ревность или это просто исключительно непонимание на эмоциональном уровне, то есть такая фрустрация?
Мгм. А, ты знаешь, на эмоциональном уровне здесь, конечно, есть, ну, обида, я так думаю, да. То есть я вот чувствую, что в каких-то, а, вопросах, э, меня оставляют за бортом. А, что, а, знаешь, как-то, э, вот у нас, а, появилась новая девушка в компании, она такая активная, а, она как-то очень быстро сошлась, э, с 2 другими нашими старыми подругами, у них получилась такая тройка, а, вроде ясни э, и, э, раньше, а, с этими 2 девушками тоже общалась довольно тесно, а сейчас получается, ну как бы она заняла моё место и вот меня всё чаще и чаще исключают из, м, этого общения.
Так. Ясно. Но вот дружба для тебя, вот насколько она важное место в жизни имеет?
А, ты знаешь, м, достаточно важное, а, потому что, а, м, ты зн ну вот знаешь как, а, я человек социальный зн вот в таком плане, что мне важно, а, поддерживать с людьми, знаешь, достаточно, э, глубокие отношения. А, то есть я не люблю скакать по компаниям, знаешь, там, веселиться, а, какое-то общение ради общения. Э, мне больше нравится выстраивать, э, какие-то более глубокие отношения, потому что я от этого чувствую больше удовлетворения, а, и, э э, и мне не лень вкладываться, да, в это.
Понятно. Ясно. Но, а вот, э, от этого отдаления, вот, есть ли у тебя какое-то, не знаю, опустошение, вот это вот чего-то нехватки? То есть и и именно на уровне чувств? То есть ты сказала, что обида, или это всё-таки, когда ты говоришь, что появилась какая-то другая подруга, которая заняла место, это иногда похоже скорее на ревность?
М, вот. Мгм. Мгм. Э, ты знаешь, ну как, э, я думаю, нотки ревности тут тоже, конечно, <chuckles> примешиваются, ты абсолютно прав. А, э, м, и пот и как бы некое опустошение тоже есть. А, потому что, э, м, ну, э, э, к мне, естественно, да, подруги, они в в каком-то общении, они не отказывают, да. И, э, вот, э, совершенно недавно, да, мы прямо совершенно чудесно посидели, а, с с с одной из них, а, э, вот. И, э, просто, знаешь, наверное, я вот как-то стала замечать, что, м, э, какие-то активности, э, регулярно как-то проходят, а, без меня или без нас с мужем, как бы немножко нас забывают. А, и я вот не понимаю, эм, с чем это связано, э, и есть ли в этом, может быть, доля какой-то нашей вины, эм.
Конечно. Ясно. Ну, тут, э, конечно, может расстраивать такая ситуация, особенно когда начинает чувствоваться вина, потому что иногда это может перейти даже в горечь. А, но вот ты говорила про то, что ты, м, готова вкладываться в дружбу, но просто ты заметила, что компания достаточно большая, то аж 14 человек, ну и вряд ли, наверное, сформировались какие-то правила поведения в компании, вот. Верно ли я понимаю, что ты всё-таки ожидаешь какой-то органичности, ну, в коммуникации, что не нужно эти правила устанавливать, а всё должно быть легко, возможно, как в каких-то предыдущих взаимоотношениях с другими друзьями.
Мгм. Мгм. М. А, ну да, в целом, наверное, ты прав. А, м, э, вот тут даже знаешь, э, щас я размышляю над твоим вопросом. А, вот о какого рода правилах ты сейчас говоришь, чтобы я просто тебя правильно поняла? <chuckles>
А, в том смысле, что когда ты, например, указываешь информацию о том, что пошли на шопинг, а тебя не пригласили, то как будто бы есть правило, что должны приглашать.
Ага. М, поняла. А, нет, ты знаешь, наверное, э, естественно, а, такого нет. А, скорее, я здесь больше, а, базируюсь, может быть, на прошлом, да, опыте, а, что вот, э, с э, скорее всего меня спросили бы, да, а допустим, там, может быть, какое-то время назад, а, а, вот сейчас, допустим, эта мысль не пришла в голову. Я вот сейчас, знаешь, на самом деле пытаюсь вспомнить, а зв э, как часто меня там звали, допустим, на шопинг, и как часто я я отказывалась, <chuckles> да, <chuckles> то есть не спровоцировала ли я эту штуку, эм. Может быть, здесь, э, э, как бы и я сама спровоцировала, но вот, э, от чего я там точно не отказывалась, а, это, например, от рыбалки. А вот народ умудрился как-то последний раз очень как-то совершенно спонтанно организовать рыбалку. А, вот знаешь, из серии, а, сегодня, а, кому-то, по-моему, Илье пришло в голову идея, а, э, он как-то свистнул народ, и завтра с утра уже все умотали. И, м, там неожиданно образовалась, а, какая-то компания такая, э, а, он сказал 1, этот сказал 2, 3, ещё кого-то, какого-то 4 позвал, а <chuckles> как-то не то, что, о, бросил в общий чат, да, а вот так вот от человека к человеку, от человека к человеку, по цепочке как-то это всё передалось. А, и в общем, в итоге они съездили, м, на рыбалку, а, а, потом, э, все такие: <gasps> "Мы не знаем, как это получилось! А мне вот этот сказал, я поехал, мне вот этот сказал, я поехал, а почему никто не сказал вам, мы даже не знаем." <chuckles>
Да. Так. Интересно. Понятно. М, ясно. Ну вот ты просто упомянула, что для тебя все-таки близкие отношения важнее, чем и их количество. Просто 14 а, думается достаточно большое число людей, чтобы установить близкие отношения. Вот отдаление друзей для тебя это, в первую очередь, что? Это какая-то эмоциональная нехватка или всё-таки отсутствие вот этого времяпрепровождения, что тебя больше не устраивает в этом?
А наверное, меня всё-таки, а, м, вот эм эмоциональной нет, нехватки я, наверное, не испытываю. А потому что, э, при необходимости и при желании я, а, тесно продолжаю общаться и с парой подруг из этой компании, и ещё одной, которая у меня есть в вне этой компании. Вот, а здесь да, наверное, всё-таки вот я больше досадую, а, что как-то вот так вдруг мы перестали попадать в струю, да, и, э, поп присоединяться, а, к спонтанным или не очень спонтанным, вот, каким-то вещам.
Так. Понятно. Понятно. Ну то есть, э, расстраивает, что, м, про вас, э, забывают достаточно часто.
Мгм, мгм, да.
Это может расстраивать, конечно, когда предпочтение отдают. А вот, а, ты заметила, что есть какие-то чаты или еще что-то, вы этим тоже пользуетесь компанией?
Да, да, а, у нас есть, э, а, и, например, просто отдельный чат, в котором, а, мы там организуем мафии и настолки, а, отдельный чат, который там образовался, когда мы, а, что-то делали, такой какой-то выезд на природу, пикник, и теперь он больше, да, э, органи а, используется для каких-то вот таких вещей, м. Там немножко может варьироваться, да, в этих, э, чатах, а, там разные компании, потому что мы, м, с разными людьми пересекаемся, да. Я я тебе вот сказала такую большую цифру, а ядро я бы сказала, это всё-таки человек 6-7, а вот, а остальные там с разной степенью частоты, э, там курсируют вокруг этого ядра, <chuckles> вот. М, хм. Слушай, я щас с тобой говорю и понимаю, что, наверное, а, вот мои плюс-минус тесные отношения с большинством из ядра, наверное, это всё-таки, а, сохраняются.
Ну конечно. Так. Мгм.
А, получается, что, э, периодически вот мы не попадаем как-то, а, в вещи, когда вот, э, м, которые могут организовать другие люди, э, ну, вот я имею в виду, да, из широкой компании, скажем так.
Понятно. М, я, да. Ну это может расстраивать, возможно, что у тебя есть, э, представление вот это вот большой компании, что как едином организме. И возможно, тебе тяжело вот о отделить себя от всех сразу и сфо фокусироваться только на ядре. При том, что внутри себя ты понимаешь, что для тебя близкие отношения гораздо более ценны. Поэтому интуитивно ты общаешься с основным ядром, кто- близкие отношения. А большая компания, ну, может, это результат вот этой приятной фантазии, как в голливудских фильмах: огромная компания, выезды, постоянные мероприятия, какая-то подвижность такая.
Мгм. Мгм. <chuckles> Да, слушай, а, мы вот щас заговорили с тобой о ядре, и я поняла, что по факту у меня такое, ну, немножечко искажение, да, здесь. А что, э, действительно те отношения, которые мне ценны, они сохраняются. А, вот скорее вот эта вот вариативность идёт в более широком круге, ну, и в принципе и ладно. <chuckles>
Да.
А, слушай, спасибо, что помог мне это увидеть.
М, такое бывает. Э, всегда рад помочь. Надеюсь, сложатся отношения и с ядром, и с большой компанией. Счастливо.
И я тоже, <chuckles> пока.